Esatto, esatto, ma
Cioè, quindi che lavoro ti ha tolto? Vallo a fare tu allora, capito? Cioè
Esatto, guarda, i sì, sì, sì.
No, è proprio 'na cosa non non non ci arriviamo, anche perché mi sembra che, ultimamente, dovremmo anche dire grazie a loro, perché se fossi per noi, il ehm, le nascite sono scese, perché, non ci so' più persone che vista la società e i tempi che corrono, non è non sono così folli; loro invece ci credono ancora, e comunque, a livello anche economico, sostentamento proprio del Paese.
Mh-mh. Esatto, brava. Sì, sì, sì. Esatto. Mh, mh-mh. Ve Esatto, sì, perché comunque tutti dicono: "Eh, le persone vengono qua per" 2 vi ehm, 2 punti, aperte le virgolette, "non lavorare". Sì, uhm, sì, vediamo un attimo, perché se vai a vedere, ehm cioè fai su un 100%, il 50% è sono personaggi regolari; l'altro 50% magari non è regolare, ma si dà da fare, per avere chi il permesso di soggiorno, chi, boh, non lo so. Ehm cioè, mhmm, ma sì, questa è nel sens son le classiche cose. Mh-mh.
Eh si, infatti. Esatto. Sì, sì. Certo. Sì, anche perché tante volte se non è regolare, è pure a causa del datore di lavoro, capito? Dice: "Vabbè tanto prendo loro, faccio tutto lavoro in nero, che mi frega" cioè cose fuori dal mondo.
Bravissima, sì. Sì, si. Sì, si, eh. Beh Beh, ma guarda, io ti pos ti ti porto la mia testimonianza, ma perché io prima lavoravo in questi in questi ambiti qua. Ehm, hai presente Bartolini, GLS, tutti questi grandi catene? Ecco, ehm, loro fanno un ehm, offrono un lavoro che si chiama addetto carico-scarico, e fa dei turni massacranti. Ti devi immaginare 50, 60 gradi dentro un bilico, a scaricare pa pacchi, e però non fanno mai contratti a tempo indeterminato. Perché? Perché così queste persone non hanno i documenti; cioè tu dimmi se è una cosa legale.
Ah-ah. Sì. Sì, sì. Mh-mh. Mamma mia. E cert